なので、その、あとは、ま、その手持ち無沙汰感をなんなんていうか、どうごまかすかというか
ああ、確かに。それはなんかやりました？なんか、あ飴とかガムとか。
ていう感じになるあ、うん。 それは、うーん、そうですね、ガム食べ噛んだりとか、うん、ですね。もうそれもしょうがないんですけど、でも
うん、ふん。
やめて思ったのは、タバコ吸ってる時間って長いなって思いましたね。
はい。 ああ、吸ってる時には、ま、気付かなかったことで、まず結構無駄にな時間というか、そういう時間使ってたんだなって感じだったんすか？<laughs>
あの はい。 うんうん。そうですね。 <laughs> そうすっね。なんか、しょっちゅうしょっちゅう離席してるなしてたんだなって思いましたね、俺も。
あ、でもそれって結構ありますよね。あのタバコ吸ってる人はタバコ休憩みんな受け入れるけど
うんうん。 うんうん。そうそう。
吸ってない人からしてみると、超理不尽みたいな。
そうですね。なのでなんか、まだその時は、ま、オフィスん中にもタバコ吸ってる人何人かいたりしたので、まあ、完全に少数派でもなかったですけど、それでもやっぱやめられた後に、そういう人は離席してタバコしょっちゅう吸いに行くのを見て、ああ、なんか俺もあれだあれだったのかなって思うと「ごめん、ごめんね、みんな」っていう感じでした。うん、そうですね。そうですね、うーん。
うーん。 はい。 <laughs> ああ、なるほど。そこに気付いたってことですね。え。それ以外で、じゃあ、あの、例えば、よくい聞くのが睡眠とか食欲とか聞くと思うんですけど、そういう違い感じました？
うん。 はい、うんうん、はい。

前期ぐらいの話なのでからの話なので、割と吸ってる人が多かったんですよね。
うーん。はい。 そうですよね。
うんうん。それで仕事が営業職で、で、地方に住んでたので、ま、車で移動するんですよ。
はい。 あ、なるほど、はい。
で、そうすると、運転時間結構なかなか長いんですよね。移動にさんじゅっぷんとか1時間とか普通にあるので。
うんうんうん。 はい。
で、その間に吸っちゃうんですよ。
そうですよね。そうすると、え、1日結構吸ってましたかね。
うん。 えっとですね、そうですね、辞める直前とかは2箱ぐらい吸ってましたね。
え、2箱だと、もう、40本ですもんね。結構ですね。
うーん。そうですね。なので、なんか、こう、なんでしょうね、チェーンスモーカーっていうんですかね。こう、いっぽん吸ってまたすぐいっぽん火つけるみたいな吸い方になってきて。
はい。 うんうんうん。あの、吸いたいから吸うというよりか、なんか、手持ち無沙汰だし、口寂しいからって感じですよね。
あ、そうですね。そんな感じですね。で、なんか、一区切りに吸ってるんですよ。その、なんか、お客さんと打ち合わせして相談して、出てきて、一服みたいな。何か終わると一服って、こう
うん。 はい。 はい。<laughs> <laughs> 分かります。それは。
なんて言うんですかね、文章の、こう、ピリオドみたいな
はい。
イメージで吸ってるんですよね。
もうもう、く句読点全部で行っちゃうみたいな感じですよね、ふたはこだと。なるほど。え、それで、えっと、やめようと思ったきっかけみたいなものがあったんですかね？
そうですね、そうそう、そういう感じでしたね。うん。 はい。 えっとですね、やめようと思ったのは、結婚したんですよね。
はい、はいはい。
で、35歳ぐらいの時に結婚して、で、その時は、ま、なんか、奥さん妻も別に、なんか「やめなさい」とかは言ってなかったんですけど、なんか、こう、ふと、その、「これで子供ができたりしたら絶対やめようとかやめた方がいいってなるよな」と思ったんですよね。で、うん、でできちゃってから辞められないとかなるよりも、やるなら今トライするべきなんじゃないかと思って、それがきっかけですね。
はい。 うん。 ああ。 そうですよね。うん。 はい。 ああ、じゃあ、もう、子供産まれる前に、まず1回やめておくか、どうせやめるんだしみたいなことですよね。あ、なるほど。ま、結構そういう人多いと思うんですけど、えっと、その時に、もう、いっかいで、え、成功したんですかね？
そうそう。 うんうん。そうですね、うん。 はい。 ええ。 えっと、それで、あの、実は過去にも何回か、ま、やめようかなと思ったことはあるんですよね。だから経済的な理由とかで。
はい。